Allora un altro s viaggio che ho fatto, è stato per una competizione, uhm, dove praticamente venni ospitato da uno dei ragazzi della squadra, e, ehm, mi fecero assaggiare questo piatto tipico svizzero, che era un piatto di pasta con le mele.
Mh. Ah! Con le mele? Ah! Ah.
E con la marmellata. Con le mele e con la marmellata di mele.
Oh! Wow! <laughs> E eri un po', diciamo scettico quando l'hai <chuckles>
Eh. E allora io quando l'ho visto, dopo Ea eh, scettico, guarda è un complimento a quello che ho provo ho provato in que ehm, quell'istante. Ho detto: "Ma che è sta cosa con le ve"
Eh infatti. Da italiano poi sai la p la pasta con la marmellata eh, insomma.
No, ma è un qualcosa di disarmante quando l'ho vista. Det "E ch'è sta pasta con le mele? Che è sta roba? Che che che cos'è questa roba? Che è? Cioè c c c di cosa stiamo parlando?" Però mi hanno detto, anche in questo caso, che è un piatto tipico- io ho dei dubbi a riguardo perché mi è sembrata più una canzonata quello che mi è stato raccontato- che è un qualcosa che si fa assaggiare agli ospiti.
Eh che strana, vero? Mh. Ah.
Allora da perplesso, io comunque l'ho assaggiata e l'ho mangiata.
Oka Eri un ospite e quindi ti sei d sentita in dovere di assaggiarla praticamente. E certo! Certo. E com'era? Sinceramente.
È per forza è per forza. Allora. Sinceramente?
<chuckles> Si.
N no, non è finita qui, non è finita qui, perché mi è stato p proposto anche il formaggio e il pepe da aggiungere nella pasta.
<laughs>

E quindi era un en plein di cose strane e quindi
Ma strane tanto, eh.
Eh, era veramente tanto strano e ho detto: "Boh vabbè io l'assaggio vediamo tanto non potrò non morirò mica a le"
Vabbè, <laughs> coraggioso, vai. <chuckles>
Devo dire però che non era così male perché c'era il contrasto della marmellata con la mela croccante e poi c'era la botta di formaggio che penso una simil specie di pecorino svizzero, non lo so che che c c che che cosa poteva essere quel formaggio e il pepe che creava questo contrasto dolce.
Mh-mh. Ah-ah. Beh in effetti sì, non non beh penso che comunque poi ine mhmm, cioè avrà un senso, no, che abbiano messo questi ingredienti insieme.
Eh, quindi mi sono trovato che alla prima forchettata ho detto: "Ma che sto mangiando?" Poi alla seconda ho detto: "Ah, però ma non è male. Eh si può fare qualcosa con questo piatto." E quindi, ehm
Beh, questa è interessante, no, per esempio tu hai superato la resistenza che, diciamolo, molti italiani hanno all'estero. Nel senso molti italiani cercano i gusti de è che siamo abituati un po' male, ma in senso positivo, nel senso che l'Italia offre tantissima varietà
No, ma penso di aver proprio sfondato tutti i muri, tutte le barricate provando quel piatto.
Eh sì, esatto, esatto, però però hai dimostrato che comunque per una volta no non succede niente insomma, di assaggiare un un cibo tipico, no, è una cosa che insomma andrebbe fatta in viaggio, non credi?